Cuéntame, ¿cómo es que influye la tecnología, en sentirte acompañado, o quizás, aislado?
Uy, claro. Yo creo, que en esto en estos últimos bueno, en este último año, me ha servido bastante la tecnología, porque, eh, llevo 1 año, que me acabo de de mudar para acá. Este, ya estoy viviendo solo, aquí en este departamento. Entonces, gracias a la tecnología, pues, he podido seguir en en comunicación, con mi con mis padres, con mis hermanas, con mis sobrinos, que que, extraño mucho a mis sobrinos, ¿no? Porque ya empezaba a <chuckles> este, a covir, bastante con ellos. Entonces, gracias a a la tecnología, a video llamadas. Hasta jugar video juegos, el hacer dinámicas en en una computadora, en los en los teléfonos. Pues, me ha ayudado, a seguir con ese comunicación, ¿no? Intentar, sentir sentirme cerca de ellos.
Claro. Comprendo. Y sobre todo esto, ¿no? Como lo me bien lo mencionas. Que, am, en estos momentos, en los cuales, te acabas como que de separar, ahora sí que, de de la parte de tu núcleo familiar, am, la tecnología te ha estado apoyando, de esta manera. De poderte comunicar con ellos, de de poder estar al día, de actualizarte. De de poder disfrutar, ya estos espacios, con con tu familia. Y en ese sentido, ¿también con tus amigos, te ha conectado? O o solamente, pues, has aprovechado en estos momentos, en los que acabas de tener, como que este cambio tan tan importante, para mantener la comunicación, con tu familia.
Claro. No, claro, también con mis amigos, ahora sí que el juego en línea, el jugar videojuegos en línea, entrar a varias dinámicas, y me ayuda bastante, de hecho, tengo relación con unos amigos ya de más de 11 años, que fue gracias al gaming, ¿no?, a la tecnología, entonces, sí, sin duda, este, el ellos me han, bueno, el estar con ellos ha ayudado bastante, la tecnología ha sido clave en esto.
Guau. Claro, te comprendo. Y, bueno, con lo que mencionas de estos amigos, ¿los conoces en persona o solamente has tenido la oportunidad de que los conociste mediante, ahora sí que, el gaming, el el el jugar en línea y solamente como que mantienen esta ya relación tan tan larga por por este punto, por por la tecnología?
Claro, de hecho, pues sí, seguimos jugando, en su momento sí nos llegamos a, <chuckles> a a a ver, este, en persona, nos conocimos, este, después de, ¿qué?, ¿5 años?, sí, entonces, pudimos organizar algo ahí, una que otra reunión, y hasta la vez seguimos, jugamos todas las noches, no hay, no hay noche que no juguemos, entonces, una parte es bastante entretenida, la verdad y tenemos una muy bonita relación, tenemos un grupo ahí en en los cuales, este, charlamos, bue buena, buena dinámica tenemos, la verdad.
Ah, vaya, okey. Te creo, ¡qué increíble!, y cuéntame, ¿cómo fue ese momento cuando pasaste del <giggles> del medio digital, de de, ahora sí que, las plática, las bromas, la comunicación en este espacio digital, a la primera vez que los conociste, ahora sí que en persona?, ¿sentiste esta misma química al inicio o o o te sentiste inseguro?, como de que, pues, sí te conozco, pero al mismo tiempo es es es nuevo.
Claro. <chuckles> Así es. No, la verdad es que sí, me sentí muy cómodo, ahora sí que esa misma esa misma, digamos, esencia, esa misma energía, eh, la me la transmitieron cuando cuando nos vimos por primera vez. Y, de hecho, pues yo pensaba <sucks teeth> yo pensaba que a lo mejor iba a ser diferente, ¿no?, a lo mejor porque, este, iban a les iba a dar un poquito más de pena o algo así, pero no, mantuvieron esa misma esencia, la verdad.
Sí, claro. Qué increíble, la verdad es que, creo que es es, es <giggles> muy interesante cómo uno puede llegar a relacionarse con personas que que en otras circunstancias no no habrían podido coincidir o que hubiera sido muy difícil, y la tecnología y, en este caso, los videojuegos, hicieron una una conexión para ustedes que les permitiera relacionarse y volverse amigos ya de tantísimo tiempo.
Así es totalmente, la verdad es que sí, eh, la tecnología ha sido fundamental. De hecho, la relación que tengo con mi novia actualmente me la estamos llevando, eh, por un tiempo en distancia y también ha sido fundamental por esa parte.
Comprendo. Y esta parte de la relación a distancia, ¿también ha sido fácil o sientes que quizá por por esta parte de los lazos, esta esta cercanía que debe de haber, pues, en las relaciones amorosas? Quizá necesitas a lo mejor un poquito más de de esfuerzo que quizá con tus amigos o con tu familia a la hora de de mantener este contacto y estas dinámicas que, pues se tienen que tener en durante las relaciones, claro está.
Así es. Claro, no, la verdad es que ha ayudado bastante la distancia. Mira, llevamos, este, estos últimos 8 meses la tuvimos que llevar a distancia por temas de trabajo y cosas así, y la verdad, la tecnología, el ver películas, el jugar juntos, el hacer ba bastantes dinámicas, eh, juntos nos ha ayudado a mantener esa comunicación y esa cercanía con la relación, la verdad, ha facilitado mucho.
Comprendo. Wao, qué interesante. Creo que, en tu caso, ahora sí que la tecnología ha sido tu tu herramienta predilecta para poder mantenerte unido a todas estas personas que quieres y que aprecias y que quiero creer son esta parte central- central de tu núcleo de de amigos o esta parte central de tu persona. Y tomando en consideración como que este poder que ha tenido la tecnología en tu vida, ¿ha llegado a algún punto en el que quizá llegue a ser lo contrario? Por ejemplo, ahorita mencionas que, pues te ha ayudado a sentirte acompañado, te ha ayudado a sentirte, pues, ahora sí que en contacto con estas personas. ¿Hubo en algún momento de tu vida que quizá la tecnología al inicio no pudiera haberte ayudado de esta manera y que tú te sintieras, este, quizá un poco separado de ellos?
Claro, no, sí, sí. Claro. Ah, pues fíjate que no, la verdad nunca he tenido una experiencia así, este, y qué bueno, ¿no? <chuckles> Porque normalmente no no debería ser así, ¿no? Pero no, fíjate que, por el momento, eh, el us el usar la tecnología me ha facilitado todo en mi vida, desde el trabajo, desde el estudio, desde aprender cosas nuevas, desde tener un e estas estas comunicaciones, esta relación buena, ¿no? Con mi familia, amigos y y mi novia. La verdad, no he tenido una experiencia y espero no tenerla. <chuckles>
Sí, la verdad es que sí, qué bueno. Sí, esperemos que no. La verdad es que creo que que la tecnología te ha sido, ahora sí que esta gran herramienta y que siga así, este, vas vas a ver que es así. Y entonces, en ese caso, ¿cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta que la tecnología te estaba brindando esta oportunidad de sentirte acompañado y en contacto tanto con tus seres cercanos, como son tus papás, tus hermanos, tus sobrinos, como con estos amigos que quizá a has tenido contacto en el camino y y ya se encuentran en lugares más alejados o con tus amigos de del gaming?
Así es. Claro, pues mira, yo creo que en distintos escenarios, ¿no? Por ejemplo, eh, con mi familia de Estados Unidos, me di cuenta que hay por ahí de los 18 años, que que podía usar la tecnología para estar en comunicación con ellos, ¿no?, que que que se extrañaba, porque viví un tiempo allá, tuvimos que regresar por por cuestiones familiares. Entonces, se perdió por un tiempo esa comunicación, pero después de que pude llegar, este, eh, mm, bueno, que mis papás me compraron, eh, un Xbox en ese momento, pues, esta comunicación se retomó con mi primo, pudimos, este, disfrutar de de varias noches jugando juntos. Entonces, este, fue fue un momento clave ahí, bastante bonito en esa parte. Y yo creo que igual puedo decir cuando me mudé para acá, eh, el el darme cuenta que, pues, iba que gracias a esta tecnología iba a poder seguir en comunicación con ellos, entonces, sí, ha habido varios escenarios en los cuales me he podido dar cuenta de eso, ¿no?, que gracias a esto, pues, ha sido clave el el que pueda mantener una comunicación con ellos.
Claro. Claro, y lo importante que son. Y entonces, en ese sentido, el gaming fue tu primera manera de contacto con <exhales> con, ahora sí que con con estas personas que tenías a la distancia y que que que en ese momento era más complicado tener contacto, el el ¿el jugar en línea te hizo ahora sí que restablecer nuevamente los lazos o reforzarlos y también, pues, crear nuevos? ¿Tú cuándo sentiste que iniciaste quizá a tener amigos en en estos juegos en línea?
Así es. Claro, yo creo que sí, definitivamente sí. Ahora sí que el hacer amigos, pues, entrar a partidas no Es muy fácil hacer amigos, ¿sabes? Es muy sencillo crear amigos, este, en línea, que te encuentras en una en una partida, que entras a, a jugar, que ya te mandaron el mensaje de que si se unen juntos. Entonces, por esa parte, eh, es uy sencillo, ¿no? Siento que el el hacer el hacer amigos, eh, <sniffs> yo creo que no no es tan complicado. Este, <swallows> y de ahí, pues, es es te digo, han surgido bastantes amistades, que que luego que que creamos un grupo, que nos agregamos en las redes sociales, y para para tener, este, eh, digamos, alguna plática interesante. Entonces, sí, yo creo hay, ah, con las partidas en línea es cuando, digamos, se ha facilitado un poquito esa parte.
Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Y cuándo te trasladaste de esta parte de conocer a tus amigos, por medio de del gaming, a las redes sociales? ¿Cuándo fue que diste ese salto?
Ah, pues yo creo que a los pocos meses, o a lo mejor a al mes, yo creo, de de de tener las partidas. Yo, este, que a lo mejor, al mes de s de estar jugando algunas partidas, fue cuando, digamos, dimos como que este este salto posiblemente, porque como que ya habíamos en buena dinámica, veíamos que nos llevábamos bien, queríamos entrar a torneos, en entonces también queríamos coincidir en en los tiempos para jugar. Entonces era como: "Y si hacemos un grupo y nos ponemos de acuerdo" y, sí, todos de acuerdo y y se hizo el grupo. <laughs>
Okey, interesante, entonces, este, <chuckles> pues brincaron directamente después de un mes, ya cuando generaron como esa confianza y vieron que, pues, realmente sí, sí existía esta química a a las red y a ponerse de acuerdo en estas situaciones. Y bueno, mencionaste esta parte de los juegos, este, en torneos. ¿También te tocó utilizar, pues, esta parte de jugar en línea para participar en estos torneos? ¿O ya lo hacías de manera presencial con estos nuevos amigos que generaste, ahora sí que jugando en en línea?
Claro. Así es. Eh, sí, en su momento me tocó hacerlo de manera presencial, ahora sí que un un evento, o una experiencia bastante <chuckles> ahora sí que inolvidable y especial, ¿no? Porque después de mucho, logramos esa parte de de llegar a un torneo presencial en la Ciudad de México. Fue una locura, emocionados, nos preparamos, entrenamos. No fue como esperábamos el resultado. Ahora sí, mira, el torneo lo fuimos a disfrutar más que nada por la experiencia, porque el el equipo que teníamos, eh, no había 2 que, pues, no eran lo mejor, ¿no?, lo mejor de jugando, pero más que nada por la amistad y la experiencia de vivir y eso decidimos jugarlo así, y, eh, ahora sí que ha sido los mejores momentos en que nos ha tocado disfrutar juntos.
Sí, por supuesto. Sí, ¡wao! Claro. Te creo, completamente. Creo que es el el el hecho de dar el paso ya es, este, algo increíble y y más cuando lo haces con amigos. Creo que, como bien lo mencionas, aun cuando quizá no eran de manera competitiva lo mejor de lo mejor, aquí lo importante fue fue que fueron con esta idea de que iban a disfrutar con los amigos que hicieron ahora sí que en el camino, este este momento tan especial. Porque no cualquiera y no y no en cualquier, este, maneras, uno se puede animar, ni tiene esta esta emoción de de hacer este esta parte de un torneo, que la verdad es que luego tienden a ser bastante serios. Si ustedes lo lograron como amigos, creo que es es increíble. Y, bueno
Así es. Eh, así es. Claro. Así es. Sí, la verdad es es una bonita forma, muy bonita experiencia con la que todos compartimos en ese momento, y de hecho fueron, eh, hasta los otros amigos que no participaron, ahí estuvieron también.
Pues es que es maravilloso, la verdad. Y, bueno, tomando en consideración esa parte que tienes como de dinámicas con tus amigos y con tu familia. ¿Crees que el uso de estas herramientas, eh, digitales, de las redes sociales y todos estos medios de comunicación que existen gracias a la tecnología, ¿los manejas igual con tus amigos que con tu familia? ¿O crees que quizá tienes que ser más cuidadoso o quizá más, este, paciente de alguna manera con alguno de estos grupos?
<chuckles> Así es. Eh, no, yo creo que con los 2 los manejo de una de la misma manera, aunque con mi familia los ocupo menos, ¿no?, porque, pues, ellos, este, normalmente, nomás es para saludarlos, este, a ver cómo están, cómo les fue en su día. Entonces, eh, yo creo que con ellos con la familia es, digamos, que les daría menos uso, con mis amigos, definitivamente, sí les doy más uso, porque que jugamos en las noches. A lo largo del día, pues, también lo este, hablamos, este, en el grupo. Entonces, yo creo que con mi familia es con la que ocupo menos la tecnología, ahora sí que por mucho, no, pues, media hora o o cosas así, a menos que luego llegue a jugar en línea con mi hermana, igual que igual le gusta jugar. <chuckles>
Ah, mira, qué increíble, entonces, este, ahora sí que la parte <chuckles> más importante de de tu reforzamiento de lazos con familia y amigos, son los videojuegos. Y en ese caso, ¿qué cuál es la plataforma que más utilizan? No sé, ya ves que existen estos estos diseños en las plataformas como lo son las de Nintendo o las de PlayStation, o las de Xbox, o quizá hasta los mismos juegos que existen dentro de las PC, ¿con cuál es con el que más te sientes más familiarizado y con el que has tenido la oportunidad de conocer a todas estas personas, eh, a lo largo de tu vida?
<laughs> Si, totalmente. Claro. Claro, sin duda, yo creo que es Xbox con el la consola con la que crecí, co ahí juego mucho un juego que se llama Gears of War, uno de mis juegos favoritos, del que más juego en línea con mis amigos y todo eso. Y y Fortnite yo creo que es es es el juego que juego con la familia, porque, a mi hermana le gusta. Entonces, yo creo que es esos 2 juegos son los que, digamos, de alguna manera conecto igual los ju los jueguitos de Discord, en Discord hay un juego que es como de de cocina, estilo Overcooked, entonces, esos juegos los llego a jugar ahí ahí con con mis hermanas también.
Sí, claro. Ah, ya veo. Entonces, es la verdad, es que creo que es multiplataforma en tu caso. <chuckles> Ah, okey.
Así es. Sí, yo creo que hay hay hay va hay va hay variedad, la verdad. <chuckles>
Sí, bueno, y el aquí lo importante, pues, es eso, a final de cuentas, es el tener estos espacios que te brinda la tecnología para poder tener este contacto con estos seres queridos en en estos momentos. Sí. La verdad es que sí sí sí suena algo <chuckles> que que te ha ayudado bastante a lo largo del tiempo y que que no creo que vaya a cambiar. Y en el caso de una persona que tú veas que quizá no le está ayudando de esta manera, ¿qué consejo le podrías dar?
Claro. Am, pues, yo creo que intentar buscar esa parte en la cual pueda ser dinámicas con sus familiares, ¿no? Yo creo que se puede, ha hay que buscar, digamos, a lo mejor, eh, no sé, ese ese momento, o ese, digamos, esa dinámica. Puede ser hasta hasta ver una película en línea, ¿no? Si si no quieres ver una película solo, pues, ponte de acuerdo con un familiar tuyo. Eh, véanla por medio de Discord, algunas ap aplicaciones que que también se pueda, y puedes disfrutar de una película con alguien más. No necesariamente puedes verla solo. Entonces, yo creo que se puede, ha ha hay bastantes minijuegos en línea. Entonces, yo creo que buscar alguna alguna dinámica donde la puedas compartir con alguien más para no sentirte solo, y poder compartir, eh, ese momento, o ese rato con alguien más. Pero yo creo que se puede, seria cuestion de buscar.
Claro. Claro, algo que te conecte. Sí, por supuesto. Pues, bueno, la verdad es que te agradezco mucho, eh, la verdad es que es impresionante cómo la tecnología te ha apoyado y espero que siempre siga siendo así.
Claro, un gusto platicar contigo.
Hasta luego.